Ay, mira, yo te quiero contar que siento que, mm, no sé, soy una persona que no puedo reconocer me cuesta mucho, pues, a lo mejor reconocer todos mis pequeños éxitos o mis esfuerzos. Y me gustaría, pues empezar a hacerlo, ¿sabes? Siento que, que a veces si uno no se da ánimos, pues quién, ¿no? <chuckles> Si yo no me doy si si yo no me doy mis ánimos, ¿quién los va a dar? Entonces, pues me gustaría poder justamente reconocer, pues el pequeño progreso que, ah, eh, que tengo diariamente, pues mi progreso diario, ¿no? O sea, no sé cómo reconocerlo y cómo valorarlo. Te digo, a fin de cuentas, pues, me esfuerzo, doy ahora sí que todo de mí. Entonces, me gustaría poder hacerlo, poder reconocer y valorarlo. Entonces, no sé si tú me puedas dar algunos consejos, algunos tips de cómo puedo, puedo reconocer todo este progreso que que realizo diariamente.
Entiendo. Sí, claro. Claro. Bueno, pues, de antemano, gracias por, eh, abrirte a comentarme lo que te está pasando. Eh, y creo que sí, bueno, juntos vamos a a buscar algún, eh, alguna ayuda que te pueda ser útil, algunos consejos y tips también. Y bueno antes de bueno, eh, atreverme a dar algún consejo me gustaría, pues, indagar un poquito más sobre este tema, eh, haciéndote algunas preguntas. ¿En qué áreas de tu vida te gustaría notar ese avance? En me refiero al área personal, profesional, o emocional, no lo sé.
Pues, es más, como en el aspecto de siento que lo físico. O sea, me inscribí como al gimnasio, estoy, pues, intentando comenzando, o sea, de verdad como que me estoy esforzando. <chuckles> Estoy dando como que todo de mi parte para que funcione. Pero, pues, obviamente, hay como días y ocasiones en donde siento que no vale la pena, ¿sabes? Que siento como que no avanzo. Es como: "Ay, no veo avances, todo es igual". Entonces, siento que, que obviamente eso me da el bajón y eso me hace que yo no pueda, pues, reconocer, ¿no? Reconocer todo lo que estoy haciendo, que siento que que en cierto punto, pues, sí es valioso, sí me estoy esforzando. Y, pues, no lo, o sea, no lo no me doy como ese aplauso, esas palmaditas. Y es eso principalmente, ¿no? Te digo, como que en el ejercicio es el tema que que ahorita no me estoy reconociendo como, pues, eso que estoy realizando, que desde despertarme temprano, o, vaya, despertarme para ir, siento que ya es, <chuckles> ya es algo que, bueno, lo estoy intentando. <chuckles>
Okey. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Okey. Y bueno, con esto de que estás yendo al gym y que quieres, bueno, buscar, eh, pues, un progreso en tu salud física, eh, ¿cuál es tu meta principal? ¿Es, eh, mejorar tu, precisamente, eso, la salud? Eh, ¿es la estética, o tener más rendimiento físico? ¿Cuál es tu meta?
Pues mira, mi meta principal es como generar condición, porque me di cuenta que tengo una condición pésima. O sea, soy de esas personas que suben las escaleras de su casa, y ya estoy así como de que: "Ah, auxilio". O sea, realmente tengo una condición malísima, malísima. No, no soy una persona como muy pesada, o sea, como como que tú digas: "Ay, es que a lo mejor te pesa el cuerpo", o sea, no. Pero siento que yo tengo un problema ahí como de respiración que a veces, o sea, hasta cuando hablo, siento que tengo que estar así como de que <gasps> inhalando y exhalando. Entonces, es eso. O sea, principalmente quiero mejorar mi salud y mi condición, es lo que me gustaría.
Okey. <chuckles> Okey. Okey, y actualmente, ¿cuántos días a la semana, eh, pues, practicas esta actividad física para, pues, sentirte mejor?
Pues mira, sí voy, eh, literalmente sí voy todos los días. O sea, voy de lunes a sábado. En caso de que el sábado de verdad esté muy ocupada o tenga mucho trabajo. O esté simplemente cansada, digo: "Bueno, no voy el sábado". Pero, pues, realmente, te digo, de lunes a viernes es un hecho, por muy cansada que esté, por muy desvelada que esté, voy, me despierto y me despierto temprano. Y te digo, es como que no estoy no lo estoy viendo, o sea, siento que no estoy reconociendo, te digo, el el hecho de despertarme bien temprano, de ir al gimnasio, de hacer bien la rutina. O sea, no lo estoy, mm, p no lo estoy valorando, vaya. Y, pues, el progreso como que ni lo veo, ¿sabes? Es como, como que siento que ni avanzo y ese tipo de cosas.
Sí. Okey, bueno y en este caso, ¿te has preguntado, em, si en este punto, eh, cómo te sientes, eh, físicamente? Eh, tomando en cuenta semanas atrás, me refiero, ¿sientes que has mejorado, por ejemplo, en que tienes menos cansancio, más energía, o te recuperas más fácilmente de tu rutina, eh, duermes mejor, o tu respiración, me mencionabas también, has notado algún cambio aunque sea pequeño en esos aspectos?
Y, si. Eh, principalmente lo he notado en el aspecto en donde, em, vaya como que ¿la fuerza? siento que sí soy más fuerte. O sea, sí sí siento mi cuerpo un poquito más fuerte al al hecho de cargar cosas. O sea, vaya, yo hasta ni una botella de agua podía abrir luego, o sea. <chuckles> Yo de verdad la más débil del del mundo. Y ahora, pues, ya me doy cuenta, ¿no?, que tengo más fortaleza en mi, pues, en mi cuerpo, en mis piernas, y sí he generado más condición. O sea, cuando hago cardio, las primeras veces yo estaba que me moría, o sea, que me desmayaba. Yo pedía ayuda. <chuckles> Pero ahorita ya me doy cuenta que incremento mis tiempos, vaya, o sea, ya ya hasta digo como: "Puedo más", y yo solita como que me voy aumentando, pues, mis límites, y lo he logrado. O sea, realmente, te digo, sí he podido, pero, pues no lo o sea, como que te digo, es como de siento como que minimizo mi mi progreso, ¿sabes?
Okey. Okey. Sí, claro. Bueno, pero, eh, a este punto ya me has mencionado que sí te has dado cuenta de algunos progresos que has tenido, como esto de, pues, mayor fuerza física, eh, mayor, eh, rendimiento, eh, bueno, eso ya es un avance que habla por sí solo, eh, te empiezas a sentir mejor. Y, bueno, podrías empezar, tal vez, por ahí, eh, de darte cuenta, bueno, de que sí vas avanzando, tal vez, no como lo esperabas, en unos, ah, pasos agigantados, pues, eh, también recordar que, mm, em, cuando inicias la actividad física, cualquier ejercicio, cualquier cualquier tarea nueva vas de poco a poco, va siendo, pues, gradual el el aumento de pues, de la habilidad en este caso, pues, eh, tu cuerpo va a ir cambiando, pues, gradualmente, va a ir mejorando también gradualmente. Y, bueno, em, lo que yo te podría aquí, pues, recomendar, en primer lugar, sería, pues, que tengas constancia, seguir, eh, ejercitándote, eh, ¿para qué? Para que, bueno, eh, este esfuerzo que ya hiciste de dar el primer paso de iniciar con tus rutinas de ejercicio y esa meta que tienes, pues, no se vea, pues, destruida nada más porque sientas tú de que no estás avanzando, ya que, pues, la constancia te va a dar la razón, eh, pues, más adelante. Y, bueno, eso lo puedes reconocer, eh, lo vas a reconocer más adelante, eh, intenta observar cambios en tu cuerpo, como ya los los que has mencionado, si tienes mejor respiración, menos fatiga, más energía, o tal vez, eh, ya no tienes dolores musculares como al inicio, eh, no sé si te has puesto a pensar en eso también, que yo creo que te podría darte cuenta que en realidad vas avanzando, aunque tú sientas que no, no está pasando eso, eh, ¿lo has lo has intentado?
Pues mira, realmente no, o sea, ahorita que lo mencionas, siento que sí, o sea, sí me he dado cuenta de esos, pues, pequeños cambios, ¿no? Hasta, pues, del cuerpo que, vi unos pantalones que de pronto, vaya, el, el botón ya se estiraba lo más posible y ahorita ya <chuckles> me cierra bien, o sea, me siento más cómoda con cierta ropa que ya no. Entonces, justamente es eso, o sea, sí ha habido cambios, sí ha habido, pues, esos pequeños logros, que a lo mejor no noto, o sea, sí ha habido progreso, pero yo no, no lo noto realmente hasta ahorita que me haces mención, pues digo: "Ay, sí es cierto, sí, sí he visto como ciertos cierto progreso". Entonces simplemente no es fácil notarlo.
<chuckles> Muy bien. Claro. Exacto, el avance está ahí, solo que bueno sí, notarlo ya es diferente, em, otro consejito que te podría dar, pues, bueno, que te compares no con otras personas, sino con tu versión anterior, eh, me refiero a que, bueno, que te des cuenta de lo que hoy puedes hacer que antes te costaba trabajo, eh, qué ejercicios ahora haces con facilidad y sientes menos pesados, em, si te recuperas más rápido después de tu rutina, pues eso te ayudaría a darte cuenta también es de ese avance que estás teniendo. Pero bueno, no veas, eh, en como de como también, como consejo, no veas, pues, ahora sí que los resultados de otras personas, sino los resultados que has tenido tú misma con tu versión anterior, también no sé si te has puesto a pensar en eso.
Eso eso que mencionas sí realmente siento que es muy útil. El o sea, me tengo que comparar conmigo misma, o sea, como dices con mi versión pasada. Porque, bueno, em, es es un hecho, ¿no?, o sea, todos las todas las personas tenemos, pues un cuerpo diferente, una anatomía diferente. Y a lo mejor yo digo: "Es que ella baja de peso superrápido" o algo así, pero bueno, mi cuerpo es diferente <chuckles> y, pues, yo lo estoy logrando, ¿no?, lo estoy logrando ahora sí que, eh, a mi proceso, a mis pasos, a cómo pues también mi cuerpo se va adaptando. Entonces, pues eso que mencionas, sí sí hago, o sea, sí hago el compararme con otras personas cuando, pues lo correcto es compararme, como como mencionas, ¿no?, con mi versión con mi versión pasada. Y eso sí lo voy a empezar a hacer, o sea, lo tengo que empezar a hacer ya, para cambiar un poquito este este chip que traigo, ¿no?, este chip tan negativo y aprender a, pues a apreciar y a valorar, pues el progreso que estoy logrando yo, y pues que que es poco a poco, vaya.
Exacto. Ujú, ujú. Claro. <chuckles> Sí, claro. Bueno, yo creo que, la clave de esto es la constancia como te mencionaba, eh, sigue hacia adelante, y bueno, también ayúdate comiendo mejor, eh, descansando o durmiendo, pues tus las horas que que requieras dormir. Y priorizar la salud pues este es algo que, eh, deberíamos todos hacer, ¿no? Entonces, eh, te deseo mucha suerte en en este nuevo camino que vas a a recorrer y deseo que pues te vaya eh, lo mejor y que tengas unas felices fiestas ya que también se avecinan, ¿vale?
No, muchísimas gracias por escucharme y por darme estos consejos que claro que me van a ayudar. Te agradezco mucho y buena noche.